อา คือมันทำให้เรารู้ว่า อ่า มันก็เหมือนกับการที่ <chuckles> เหมือนเราเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งอะ คือเราก็ต้องดูแลเขาเนาะ ไม่ใช่ว่า อ่า เราซื้อมา เพราะความที่อยากได้ แล้วสุดท้ายพอมันหมด เขาเรียกว่าเหมือนเป็นช่วงโพรโมชัน หรือช่วงที่เราสนใจเขาจริง ๆ อะ แล้วถ้าเราเข้าข่ายการดูแลเอาใจใส่อะ ก็คือสิ่ง สิ่งนั้นน่ะ อ่า อย่างต้นไม้เนี่ย มันก็อาจที่จะตายได้ หรือจริง ๆ มันไม่ได้ตายหรอก แต่คนที่ ข รอบข้างเราที่เขาเห็นน่ะ อะ เขาก็ เอ่อ เสียดาย ไม่อยากปล่อยให้เขาตาย เขาก็ต้องมารดน้ำ หรือดูแลแทนเราอะครับ เหมือนเราอะไปผลักในเรื่องของ อ่า ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ใช่ ให้คนอื่นในบ้าน ใช่ครับ ซึ่งที่บอกเนี่ย เออ มัน มันเกิดขึ้นกับตัวเราหมดเลย อา จนในบางครั้งอะ <chuckles>
อืม ค่ะ อืม ผลักภาระความผิดชอบ อา ให้คนอื่นมาทำ ไรเงี้ย อืม อ้อ มี มีเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นจริง ๆ แบบเล่าให้ฟังได้ไหมคะ? อยากรู้ อืม แล้วปลูกต้นอะไรด้วย? อยากรู้ อยากรู้ทุกอย่างเลย <chuckles>
อา อันนี้ก็จะมีอยู่ ได้เลยครับ มันก็ อ่า จะเป็น จะแบ่งเป็น 2 อย่างเนาะครับ ก็คือ อ่า ในมุมที่เป็นของเราเองกับในมุมที่เป็นของพี่ชายเราอะครับ เดี๋ยวถ้า อ่า เรา ส อ่า มีโอ มีโอกาสเล่าได้ทั้ง 2 เรื่องเลย เราก็จะเล่าแชร์ให้ฟัง เพราะว่าเรื่อง เรื่องหนึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจะ อ่า เล่าได้นานจนแบบ เอ๊ย คุณเบื่อไหม อะไรอย่างงี้เนาะ ก็เริ่มจากเราก่อน อา มันจะมีช่วงที่ผ่านมาอะครับ อ่า เขาจะมีเป็น อ่า พวกไม้ด่างอะครับ
ค่ะ อ้อ อืม ลองดูสิ เล่ามา ค่ะ
อา
ไม้ด่างเป็นไม้มงคล ไรเงี้ยเหรอคะ หรือยังไง?
เป็นไม้ เป็นต้นไม้ที่จะมีใบอะ แต่เดิมอาจจะเป็นสีเขียว ใช่ มันจะเป็น อ่า สีด่าง ๆ ขาว ๆ อา และเขา เขาจะบูมกันมาก ๆ ซึ่งแบบขายกันทีหนึ่งต้นเป็นหลักพันหลักหมื่น หรือแบบบางตัวที่เป็น เรียกได้ว่าตอนนั้นแบบเหมือนกล้วยด่างเป็นกระแสเนาะ ก็เป็นหลักล้าน อา
และเป็นสีสัน อา โอเค นึกออก อา ๆ ที่นี้เกิดอะไรขึ้นคะ? อืม โอ้โฮ อืม เออ ๆ ๆ ๆ เป็นหลักล้าน ใช่ ๆ ๆ ๆ เออ แล้วยังไงต่อคะ?
ใช่ อา ทีเนี้ย อ่า เราก็เอามา คือตอนที่เราเอามาจากบ้านน่ะ เราต้องบอกว่าเหมือนพี่ที่ทำงานเราอะ เออ เขา เขาก็ชอบเนาะ แต่ทีเนี้ย อ่า เขาเรียก เขาก็เหมือนเขาก็พยายามหาอยู่ แต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าพี่ของเราอะ เขาก็มี อ่า ปลูกพวกนี้พอดี ก็เลยชวนเขาไป อ่า ไปเอาที่บ้านเรามา แล้วเราอะก็เลยมีเอาติดมาด้วย เพราะเราคิดว่า เอ๊ย เราลองเอามาเลี้ยงดูเผื่อที่แบบว่า เฮ้ย จะทำกำไรได้หน่อย เพราะเอามาก็ฟรีนะ ค่าน้ำมันรถเราก็ไม่ได้เสีย เพราะว่าพี่ที่ทำงานพาไป เผื่อเราจะขายได้ต้นละสัก 1,500 หรือ 3,000 อย่างเงี้ยครับ อา
ค่ะ อืม อืม แล้วยังไงต่อคะ?
ครับ ต้นที่เราเอามามันก็จะเรียกว่า อ่า เงิน เงินไหลมาด่างอะครับ